ครับ คือวันเนี้ยครับ อยากจะมา ปรึกษา แล้วก็ขอคำแนะ นำนะครับ แล้วก็บ่นกับเรื่องของ ตัวเองนิดหนึ่งเนาะ เกี่ยวกับเรื่องของการวางตารางครับ โดยใช้ การวางตารางโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตประจำวันในแต่ละวันแล้วกันครับ คือ คือผม เนี่ยปกติเวลาทำงานเนาะ ก็จะเป็นช่วง day time ปกติเลย 8 ถึง 5 เย็น อะไรแบบเนี้ยครับ ทีนี้เนี่ย พอปลายปี แล้วเราเหมือน แบบเรามามองตัวเองกลับไปอะครับ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี รู้สึกว่าแผนที่เราเคยอยากจะทำตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนาะ ที่เราบอก "เออ ปีใหม่นี้ฉันจะทำนู่นนี่นั่น" อะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นว่า เออ แผนมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะวางไว้เลยอะครับ มัน กลายเป็นว่า เออ ทำได้นิดหน่อย แล้วก็ล้มเลิกไปอะครับ ทีนี้เนี่ยก็คือแบบ เออ ปีเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มจริง ๆ จัง ๆ อีกสักครั้งแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของการออกกำลังกาย หลัง หลังจากทำงานเสร็จอะครับ ทีนี้ก็เลยแบบ อะ ลองวางแผนซิ ออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งอยากจะได้สัก 2-3 วัน อะไรแบบเนี้ยครับ ทีนี้เคยลองวางแผนไปแล้ว แต่กลายเป็นว่าแผนที่วางไว้ ก็ล้มไม่เป็นท่าเลย เพราะรู้สึกว่า เออ หลังจากกลับมาจากที่ทำงานเนาะ บางครั้งแอบเหนื่อย บางครั้ง อ พอเหนื่อยปุ๊บ แอบไปนั่งเล่นโทรศัพท์ที่โซฟา บ้างล่ะ ทำนู่นทำนี่บ้างล่ะ กลายเป็นว่า สิ่งที่วางแผนปุ๊บ พังใบ้เป็นท่าเลยครับ ก็เลยไม่อยากจะให้แบบ เออ สิ่งที่เราเคยจะทะ อยากจะทำ แล้วมันล้มเงี้ย วนลูปซ้ำอะครับ อันนี้จะมี พอมีวิธีการแนะนำ หรือว่าแนวทางแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับ? สามารถแจ้งได้เลยนะครับ อืม
อืม อืม ครับ อืม อืม ครับผม อืม อืม อืม ครับ อา มีแน่นอนครับผม แต่เดี๋ยวก่อนอื่นอาจจะต้องสอบถามคำถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะ อันนี้นี่คือการออกกำลังกายของคุณ นี่คือต้องถามก่อนว่า แบบเป้าหมายคืออะไร? แล้วก็เป็นแบบกิจกรรมยังไงอะครับ ที่คุณต้องการที่จะอยากออกอะครับผม?
อืม อ๋อ ถ้าถามในเรื่องของจุดประสงค์ เนาะ แรก ๆ ครับจุดประสงค์คือ ผมอยากจะลดน้ำหนักก่อนเลย เพราะว่ารู้สึกว่าเสื้อผ้าที่ซื้อมาแต่ก่อนเนี่ยมัน ตอนนี้มันใส่แทบจะไม่ได้แล้วครับ ก็เลยอยาก อยากจะกลับไปใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ อีกรอบหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยแบบ เออ อยากลดน้ำหนักเลยเป็นอันดับแรกครับ แต่พอลดน้ำหนักได้ตามเป้าแล้วเนี่ย ผมก็อยากจะแบบออกกำลังกายให้จนเป็นนิสัยอะครับ พยายามคุมน้ำหนักให้มันแบบอยู่ใน range ที่มันคงที่ อะไรแบบนี้อะครับ อือฮึ อือ
อืม ครับ อือ อา ครับผม โอเค ก็หลัก ๆ ก็คือสุขภาพกับการลดน้ำหนักเนาะ อันนี้เป็น 2 เป้าหมายหลักเลย ใช่ไหมครับ แล้วแบบแนวทางการออกนี่อยากออกเป็นคาร์ดีโอ หรือก็คือไปวิ่ง หรือว่า อ่า แอโรบิกพวกนี้อะครับผม หรือจะไปทางพวกยกวงยกเวต ยกน้ำหนักเนี่ยครับ พอมีไอเดียไหมว่าเราชอบอะไร? หรือต้องการที่จะออกยังไงอะครับผม?
ใช่ อืม ไอเดียแรกจริง ๆ แล้วถ้าคิดไม่ออกผมก็คงจะไป วิ่งก่อนครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบบคาร์ดีโออย่างเดียวเลย แต่เรื่องเวตอะครับ ก็มีแทรกบ้าง สมมุติว่า อาทิตย์หนึ่ง 5 วันเนาะ ผมก็จะแบ่งแบบคาร์ดีโอสัก 3 วัน แล้วก็เวตสัก 2 วันนะครับ ซึ่งเวตเนี่ย ก็จะเป็นแบบเวตแบบไม่ได้เข้ายิมแบบจริงจังครับ เป็นเวตอยู่ที่บ้านเนาะ ก็แบบยกดัมบ์เบล ใช้ Kettlebell หรือว่าแบบใช้พวกอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่บ้านเล่นตามในยูทูบ อะไรอย่างเงี้ย อะครับ อือ
อืม อือ อืม อา ครับผม อืม อันนี้ก็เข้าใจได้เนาะ แล้วก็ อ่า สอบถามเพิ่มเติมคือ คุณ นอกจากเวลาที่คุณบอกเนี่ยก็คือ อ่า ทำงานบางทีแล้วเหนื่อยใช่ไหมครับ? วันยงวันหยุด อะไรอย่างงี้ คุณมีมากน้อยแค่ไหนครับผม? ต่ออาทิตย์ก็ได้ครับ
อ๋อ ถ้าเป็นวันหยุดส่วนใหญ่ก็จะว่างจริง ๆ เลย 2 วันครับ เป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับ ก็จะได้ทั้งคู่เลยอะครับ แต่ว่าก็ยังไม่เคยแบบจัดตารางออกกำลังกายในวันเสาร์อาทิตย์ เลย ส่วนใหญ่จะแบบไปอัดอยู่วันธรรมดา อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม อืม อืม <tsk> อ่า มีเหตุผลอะไรที่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่า? แบบมีหน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องทำ หรือว่ามีการนัดเลี้ยงคุยกับเพื่อน หรือเป็นการแบ่งเวลาสำหรับพักผ่อนอย่างอื่นไว้แล้ว อยู่แล้วหรือเปล่าครับผม?
อ๋อ ถ้าโดย ปกติเนาะ เสาร์อาทิตย์ผมก็จะแบบฟิกซ์ ไปเลยอะครับว่า เอ่อ เสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นช่วงแบบต้องเก็บบ้าน หรือว่าแบบซักผ้านู่นนี่นั่นเนาะ บ อยากจะให้เคลียร์ให้มันจบภายในเสาร์อาทิตย์ อะไรเงี้ยครับ แล้วก็รู้สึกว่า เออ มันเป็นวันพักผ่อนเราอยากจะแบบเอนจอยกับการอยู่บ้าน ดูทีวี ดูซีรี่ส์ อะไรอย่างเงี้ย ไม่อยากให้เรื่องแบบการออกกำลังกายเข้ามาแบบอยู่ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แต่จริง ๆ มันก็แอบมีเวลาว่างอยู่อะครับ อันนี้ควรทำยังไงดีครับ?
อืม อืม ครับผม อืม ก็ได้ครับ เดี๋ยวจะแนะนำให้เนาะ อ่า เดี๋ยวต้องถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง อ่า ก่อนจะให้คำแนะนำจริง ๆ จัง ๆ เนาะ <coughs> คือคุณแบบว่ามี อ่า เขาใช้คำว่ายังไงดี มีการออกกำลังกายมาก่อนหน้าเนี้ยที่เคยออกมา รู้สึกว่าเราอยู่ในระดับไหนอะครับ? ระดับแบบเข้มแข็งหรือยัง หรือว่ายังเป็นแบบมือใหม่อยู่อะครับผม?
ครับผม อืม โอ้โฮ อันนี้ต้อง ต้องบอกตามตรงเลยครับว่า แบบยังเป็นมือใหม่อยู่ครับ เป็นมือใหม่ที่แบบ ไม่ได้มีความสม่ำเสมอ ด้วยครับ อันนี้ต้องบอกตามตรง เช่น แบบเราวางแผนไว้แล้ว 2 อาทิตย์แรก โอ้ เราทำดีมากเลย แต่พอแบบเริ่มเข้าอาทิตย์ที่ 3 แบบความขี้เกียจมันเริ่มเข้ามา แทรกซึมเข้ามาในชีวิตเริ่ม เริ่มเยอะอะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าแบบ เออ ไม่เป็นไร เอาไว้ก่อน กลายเป็นแบบผัดวันประกันพรุ่งครับว่า "โอ้ วันนี้ยังไม่เป็นไร เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำ" สรุปแล้วคือแบบไม่ได้ทำเลย อะไรอย่างเงี้ยอะครับ อืม
อืม อา โอเค อืม อืม โอเค เข้าใจครับผม อะ งั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำประมาณนี้เนาะ ก่อนอื่นเราต้องมาดูถึงปัญหากันก่อนว่า ทำไมครั้ง ล ที่แล้วเนี่ยมันถึงล่ม แล้วก็แบบอาจจะทำได้ไม่ต่อเนื่องเนาะ ก็เท่าที่ผมฟังมา คือคุณน่ะออกน้ำ ออกกำลังกายได้แบบเยอะเกินไปนะ ไอ้นั้น อันนี้ ตามความคิด ของผมเลย ก็คือการออกกำลังกาย โดย เฉพาะวันธรรมดาด้วยเนี่ย วันที่เราทำงานมา เหนื่อย ๆ อยู่แล้วเนี้ย แล้วก็ออกแทบจะเป็น 5 วันติดกันเลยเนาะ เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์คุณนี่หยุดใช่ไหมครับ สรุปก็คือ หลัก ๆ วันเสาร์ อ วันธรรมดาเนี่ย คุณก็จะออกกำลังกายตลอดเลยเนาะ ก็อันเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปเนาะ แล้วก็โดยเฉพาะการที่แบบ เอ่อ เราทำงานมาเหนื่อย ๆ แล้วเนี่ย จริง ๆ อะมันควรจะมีวันพักระหว่างวันบ้างเนาะ โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบ อ่า คาร์ดีโอด้วยเนี่ย แล้วก็ไปออกกำลังกายทางกล้ามเนื้อต่ออะ อ การยกเวต ยกน้ำหนัก อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันค่อนข้างจะหนักไปทั้ง 2 ฝั่งเลย แล้วมันก็ทำให้ร่างกายไม่ได้มีเวลาพักฟื้นเนาะ ก็ อ่า มันก็ยากที่จะทำต่อได้เรื่อย ๆ เนาะ ก็ไม่แปลกใจถ้า แบบ เออ 2 อาทิตย์ แล้วรู้สึกไม่ไหวเนาะ รู้สึกเหนื่อย ก็ อะ เดี๋ยวเราจะต้องมาปรับตรงนี้ดูนะครับ อีกอันหนึ่ง ก็คือผมว่าคุณยังไม่เจอกิจกรรมการออกกำลังกายที่คุณรู้สึกว่า อ่า มีความสุขกับมันเนาะ ก็ อืม ข้อคุณยังเห็นเหมือนกับว่าการออกกำลังกาย เป็นการเหมือนกับว่าหน้าที่อยู่ แล้วมันไม่ได้พัก ไม่นับการออกกำลังกายเป็นการพักผ่อนด้วยเนี่ย แสดงว่า ผมว่าคุณยังไม่เจอสิ่งที่คุณถูกใจจริง ๆ เนาะ อันนี้ก็ต้องลองดูครับ อาจจะลองเปิดไอเดียดูว่า เฮ้ย มีอะไรที่เราอยากลองบ้าง มีการว่ายน้ำไหม อย่างการยกเวตอะ ลองไปยกจริง ๆ จัง ๆ ไหม คือเลือก เป้าหมายของคุณเนี่ย จริง ๆ มันได้ทั้งคู่เลยนะครับ ไม่ว่าจะเลือกว่า จะออกคาร์ดีโอก็ได้ จะเล่นกีฬาธรรมดาก็ได้ แบบไปตีบงตีแบต อะไรก็ดีนะครับ หรือว่าจะไปเล่นเวต มันก็จะตรงเป้าหมายของคุณทั้งหมดเลย คือการลดน้ำหนักเนี่ย จริง ๆ การเล่นเวตหลายคนชอบคิดว่า เฮ้ย เล่นเวตมันจะทำให้น้ำหนักไม่ลด จริง ๆ ไม่ใช่เนาะ การเล่นเวตนี่เป็นอะไรที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีมาก ๆ นะครับ เพราะว่าการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ย มันจะเป็นการที่ทำให้แบบเราอยู่เฉย ๆ อะ มันก็จะเผาขานแคลอรีมากขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะว่ากล้ามเนื้อเราต้องใช้แคลอรีมากขึ้นเนาะ มันจะใช้พลังงานโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย ก็ถ้าออกคู่กันก็ดีครับ ถ้าคาร์ดีโอด้วย หรือว่าการ เอ่อ ยกเวตด้วย แต่ว่าผมอยากแนะนำให้หาสิ่งที่เราชอบจริง ๆ เลย ถ้าบัง บังเอิญคุณอาจจะแบบลองยกเวตจริง ๆ จัง ๆ เนาะ แล้วก็ชอบเนี่ย ก็จะทำให้แบบสามารถติดตาม แล้วก็มันทำให้สม่ำเสมอได้มากขึ้นนะครับ เดี๋ยวอันนี้ต้องลองดูก่อนว่า เออ ตอนนี้คุณมีกิจกรรม หรือว่ากีฬา หรือว่า อ่า ฟิตเนสอะไรที่คุณแบบอยากลองไหม? แล้วแบบยังไม่มีโอกาสได้ลองอะครับ ในปีนี้หรือปีหน้าอะครับผม
อืม อืม ๆ อืม อืม อา อา อืม อ๋อ อืม อะฮะ ๆ อืม อืม อืม อืม อืม อ๋อ โอ้โฮ! เมื่อกี้พูดแบบตรงใจมากเลยครับ เรื่องบอกว่า "เราอย่าทำให้เรื่องการออกกำลังกายมันเป็น หน้าที่ มันก็จะรู้สึกไม่สนุก" เนาะ ทีนี้ผม ช่วงกลางปีอะครับ มันเป็นช่วงหนึ่งที่ที่ทำงานเนาะ เขาก็จะชวนกันไปออกกำลังกายเนี่ยแหละ แต่เป็น การตีแบดครับ ซึ่งผมรู้สึกว่า เออ พอเราไปตีแบดอะ ช่วงเวลาที่เราไปตี 2 ชั่วโมงก็จริง แต่แบบเวลามันผ่านไปเร็วมาก เหมือนแบบเราเอนจอยกับมัน เราสนุกกับมันอะครับ มันไม่จำเจเหมือนเราวิ่งวนอยู่ในหมู่บ้าน อะไรอย่างนี้ ก็แสดงว่า อย่างงี้ก็สามารถทดแทนกันได้เหมือนกัน ถูกต้องไหมอะครับ?
อืม อือ อืม ครับ แน่นอนเลยครับ คือถ้าเป้าหมายคุณไม่ใช่เพื่อแบบจะเสริมสร้างระบบหายใจ ระบบ ดำเนินเลือด หรือว่าการเสริมสร้าง หัวใจโดยเฉพาะเนี่ย การออกกำลังกายทั่วไปเนี่ย มันก็จะทำให้ลดน้ำหนัก ได้ดีอยู่แล้วครับ แล้วก็ อ่า สามารถ ท ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นอยู่แล้วเนาะ มันอาจจะไม่ได้แบบ อืม ถ้าพูดตรง ๆ ถ้าเทียบกันโดยตรงเลย การออกกำลังกายแบบวิ่งอะ มันก็ดีกว่า แต่มันก็ดีกว่านิดเดียวครับผม เพราะว่า เอ่อ มันก็เป็นอะไรที่สามารถทำ เขาเรียกว่า สามารถส่ง มันต่อเนื่องเนาะ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันจะมีการ อ่า ดีต่อพวกระบบหายใจ ระบบหัวใจ แล้วก็ระบบการไหลเวียนของเลือดดีกว่า แต่ว่า ถ้าทำได้ไม่ตลอดมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะ ดังนั้นน่ะ ทำอะไรที่สนุกดีกว่า แล้วก็ชอบดีกว่า ก็การออกกำลังกายแบบ อ่า ตีแบด อย่างเงี้ย ก็ดีมาก ๆ เหมือนกันนะครับ ได้ใช้กล้ามเนื้อหัวใจ ได้ใช้กล้ามเนื้อการ เอ่อ ระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน กล้ามเนื้อขา ความยืดหยุ่นอะไรก็ได้ใช้ ซึ่งดีมากเลยครับ เป็นการฝึก อ่า hands eye cor อ่า hand eyes coordination ด้วยเนาะ ก็คือแบบการฝึกระบบประสาทระหว่างตากับมือ อย่างเงี้ย มันก็เป็นอะไรที่ดีมากครับ ไม่ต้องห่วง คือสิ่งสำคัญในการสร้างนิสัยเนี่ย คือโดยเฉพาะนิมนัส นิสัยที่ทำ ที่มันดีต่อเราเนาะ ก็ต้องทำให้มันเกิดบ่อย ๆ แล้วก็ต้องติดตามด้วย อันเนี้ย คือถ้าคุณสนใจแบดเนี่ย ก็ลองดูเลยครับ แต่อาจจะลองเผื่อใจดูไว้แบบ เออ มีกีฬาไหนบ้างที่คุณอยากสนใจอีก? ช่วงแรก ๆ เนาะ คุณอาจจะแบ่งวันหนึ่งของอาทิตย์เนี่ย อาจจะลองดูก็ได้ว่า มีกีฬาไหนที่คุณอยากลองมั่ง? อาจจะเป็นเทนนิส อะ ใกล้ ๆ กัน หรือว่า Pickleball กีฬาใหม่ ๆ อย่างงี้เนาะ ก็อาจจะแบบ เอ่อ มี เหมือนกับว่าทางเลือกเนาะ เผื่อวันหนึ่งเหลืออาทิตย์หนึ่งอะ เพื่อนไม่ว่างแล้วก็ลือ หรือว่าคุณแอบเบื่อแบด คุณจะได้มีทางเลือกแบบ "เฮ้ย วันนี้ไปเล่นอันนี้แทนดีกว่า" ก็จะทำให้แบบความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย ก็ดีมากขึ้นเหมือนกันเนาะ ตอนนี้มีอะไรที่สนใจนอกจากแบดไหมอะครับผม?
อืม อืม อืม อืม อืม โอ้ อืม ๆ อืม ๆ อืม อา อืม ๆ ๆ อ๋อ ถ้าเป็นกีฬา ใช่ไหมครับ เมื่อกี้สนใจเรื่องเทนนิสเหมือนกันครับ พอดีมี เริ่มมีแบบพี่ที่ทำงานเนี่ย ก็เริ่มแบบชวนแบบไปจองคอร์ต แล้วก็เริ่มแบบซื้อไม้เทนนิส อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ย! เขาก็ชวนอยู่ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ อาจจะต้องไปลองใหม่แล้วสำหรับปี หน้า <chuckles> เออ
อืม อืม อืม ครับผม ก็ลองดูเนาะ อาจจะดูคลิปเขาแข่งกันเล่น ๆ ก่อนก็ได้ว่า เอ๊ย เราเห็นแล้วเรา ชอบไหม? มีนักกีฬาอะไรที่ติดตามไหม? อย่างเงี้ย คือการที่เราติดตามกีฬาที่เราเล่นด้วยอย่างงี้ ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเหมือนกับว่า มีแรงจูงใจเนาะ มีแรงผลักดันว่า เออ เราจะได้เล่นกีฬานี้ต่อ เพราะว่าแบบวันหยุดเราก็ได้เห็นเขาเล่น แล้วก็แบบ เอ๊ย ได้เห็นเทคนิค ได้เห็นวิธีตี ได้เห็น อะไรอย่างงี้ มันก็เป็นแรงบันดาลใจได้อย่างหนึ่งเนาะ แล้วในยุคนี้เนาะ นอกจากเพื่อนที่คุณรู้จักแล้วเนี่ย ก็ยังมีโอกาสหาเพื่อนใหม่ ๆ ได้ด้วยนะครับ ก็อาจจะลองดูไปว่า เออ ค มีกลุ่มคนแถวนู้นน่ะ ในกลุ่มเฟซบุ๊กหรือว่ากลุ่ม อ่า อ่า ทางโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้เนาะว่า เอ่อ มีไหม การก็อาจจะติดต่อไป เผื่อเพื่อนคุณไม่ว่าง คุณก็ยังจะได้ไปชวนคนแถวนั้นตี สร้าง ความรู้จัก แล้วก็มีการสร้างเพื่อนใหม่ด้วยเนาะ การที่แบบทำให้กีฬามันเป็นนอก จากกีฬาแล้วเนาะ เป็นอะไรที่ มากกว่าแค่การสร้างสุขภาพของตัวเองเนี่ย ก็จะทำให้มันเป็นอะไรที่ทำให้ช่วยคุณน่ะ อ่า ทำได้เรื่อย ๆ เนาะ เพราะว่ามันเป็นมากกว่าแค่กีฬาแล้ว มันเป็นสังคมด้วย มันเป็นเพื่อนด้วย มันเป็นทุก ๆ อย่างเลย ก็ลองดูนะครับผม ก็อย่า อ่า สรุปแล้วก็อย่าหักโหมมากเกินไป อย่าออกกำลังกายมากเกินไป แล้วก็ทำสิ่งที่ชอบครับผม ผมก็มั่นใจว่าปีหน้าคุณน่ะ จะถามารถทำได้แน่นอนครับผม
อืม อืม อืม อืม อ๋อ อืม อืม โอ้ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ ได้เทคนิค ได้คำแนะนำ ได้ระบาย โอ้โฮ ยังไงวันนี้ ขอบคุณสำหรับเรื่องที่อธิบายมา แล้วก็ในเรื่องของเทคนิคต่าง ๆ มากนะครับ เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะลองเอาไปทำดูแล้วครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ
ครับ ยินดีครับผม สวัสดีครับ